えっとですね、あのゴッドファーザーもニューシネマパラダイスも、あの私が知った時にはもうだいぶ昔に、ほあの放映されてたものだったんですけど
ええ。 はい。 はい。 ええ。 あ、なるほど、ええええ。
ただあの、古い映画をやる映画館が近くにありまして
あ、いいですね、はい、はい。
ええ。たまにそのえと、マフィア祭りとか言って、その色んなマフィア映画を <laughs> ええ、あの結構そういう会があったりするんですよ。
はい。 はい。マフィア祭りですか ですね。あ、そうなんですか。<laughs> すごいですね。<laughs> ふーん、へえ、面白いですね。なるほど。
ええ。で、にほん立てで見れてみたいな。
ええ、あ、2本立てで見れるんですか？
そうなんですよ、今どき。あ、はい。
ええ、すごいですね。なかなかないですよね。へえ、羨ましいです。うん。はい。
ええ、そう、そういうのに行ったり、あとま、あのえとなんて言うんでしたっけ、夜始まって朝まで、オールナイト、はい、そういうのもやってるようなとこなんで。
で。 はい。あ、ありますよね。おはい。ええ。 あ、そうなんですか。じゃ、にじゅうよじかん開いてる感じなんですか、その映画館て
ええ。 えと、映画いや、基本的にはそれ、映画流してない時間は、閉まってるはずなんですけど、ええ。
ええ。 はい。 はい。 ああ、そうなんですね。あ、午前中とかですかね。でもどうなんだろ、ええ。
そうですね、月にいっかいぐらいそのオールナイトやったりしてるようなとこですね。
あ、そうなんですか。え、オールナイトで見られたこともあるんですか、じゃあ。
うん。